ええ、ちょっとね、昔の話っていうことで、あの、あの時どうすれば良かったんだろうなっていうので聞いて欲しいんですけれども。
はいはい。 はい、わかりました。ぜひ。
あの、3年前くらいかな。
はいはい。
あ、もうもうちょっと前か、4年ぐらい経つのか、あの、おばあちゃんがですね
はい。
何て言うんですかね、もう寝たきりみたいな状態になってしまったんですよ。
ああ、なるほ… はい。
で、あの 誰かが面倒を見ないといけないっていうことで、私その頃あの実家から離れて暮らしていたんですけど、あの、ね、おばあちゃんがそういう状況だから、あの「実家にちょっと戻ってきて欲しい」って言われて。
そうですね。はい。 はいはい。 あ、なるほど、大変ですね。
そうなんですよ。で、ま、みんなでね、ま、支え合いながらというかね、助け合いながら何とかやっていきましょうみたいな。
はい。 はいはい。
っていうことだったんで、まあそれじゃあちょっと仕方ないかっていうんで、<chuckles> あの実家に戻ったんですよ。
はいはい。 なるほど。
その、自分の家はそのままにしておいて。
ああ、そうなんですね。はい。
はい。 で、いざでも帰ってみるとですね、あの、ま、私と 母親と、あと、ま、弟、ま、3人で家にいるみたいな感じで
はいはい。
ま、妹が結婚してるんですけど、ま、ちょっと近くに住んでるんで結構顔出しに来てくれるみたいな、そういう状況だったんですけど
そうなんですね。 はい。
なんかほぼほぼ、私が、おばあちゃんの介護を全部してるみたいな感じになってしまったんですよ。
あ。 いや、すすそれは大変ですね。はい。
そう、あれ？ってね、話が違うぞって思いながら、あのみんなでやってくんじゃないの？みたいな。<chuckles>
はい。 いあ、いや、もうほんとにそうですね。なかなか、1人に押し付けられるっていうのは少し負担がでかいですよね。
いや、そうなんですよね。もう、だってあれですよ。ね、おばあちゃんの、な何て言うんですか、おむつの取り替えとかも、やったことないですからやり方全然わかんないわけですよ。
はい。 はい。 いや、そうですよね、はいはい。
でももう取り替えないといけないから、もうなんか無理くり取り替えるじゃないですか。
あ、へえ、な大変ですね。はい。
もう本当にやり方分かんないけどみたいな。
はいはい。
え、そういうことをやってるとですね、やっぱ腰を痛めちゃうんですね。
へえ。 あ、いや、それも嫌ですね、わかります、はい。
いや、もうほんとにあっという間に腰を痛めて。
はい。
そう。もう腰を痛めたところで、ね、おむつは毎日替えないとだしみたいな。
ああ、なるほど、そうですよね、はい。
そうなんですよ。
なるほど。じゃ、その今、こんなというか、その4年前の頃にご自身がもうほとんど負担を背負っちゃってるような状況にならなっちゃったっていう感じなんですね。
そうですね。今思うと、あの時どうして他の家族に「もっとやって」っていうのを言えなかったんだろうっていうのがね。
はい。 お。はいはい。あ、言えなかったんですね、その当時は。
なんかね、言えなかったんですよね。
なるほど。
うーん。
えっとそれは家族をに対してなんなにかあったんですかね、なんか、こう言えない理由みたいなのはわからないですかね？
あの、やって欲しいっていう気持ちはあったんですよ。
はいはい。
でも、うーん。なんていう、いやわかんないんですよね。そこが難しいというか、そう。
はい。 なるほど、ちょっと、はい。
なんか、言葉じゃない何かで圧はかけてるつもりはあったんですけど、私はこんなにやってるよみたいな。
はいはい。 あ、はい、もうそれはかけた方がいいですからね。1人で大変ですから。はい、えっとそうですね、その、ご家族とか本当に何もされなかったんですか？
うん。 あの母親は言うてちょっとやってくれたんですけど、まあでも、ほんとにどうだろう。9、1ぐらいですかね。私、きゅう母親、1みたいな。
あ、はいはい。 あ、もう。 ああ、じゃもう、弟さんとか。え、妹さん？
ま、妹さんは、あ、妹さんっていうのはあれ。妹は何というか、私もずっと実家にいられないので、あの、東京に私が帰った時に妹が私の代わりに入ってくれるっていう感じで。ただやっぱ妹の話も聞くと、私と同じような感じで、ほぼほぼ妹がやってみたいな。
はい。 はいはいはい。 はいはい。 ああ、なるほど。 はあ。 あ、いや、大変ですね、それは。そうですね。そのじゃあ、えっとどのくらい、じゃあ、もう基本的に弟さんとお母様はそんなにやってくれなかったっていうことなんですかね？
そうですね。 う、そうですね、弟は全くもう手をつけないくて、ま、母親は本当気持ち程度ぐらいな感じでしたね。
ああ。 なるほど。そうなんですね。やっぱりじゃあその、その当時に不満ていうのは溜まられていたんですかね、やっぱり。
うん。 いや、す、やっぱね、それがすごいでかかったですね。なんで自分だけこんなに苦しんでいるんだろうみたいに。
はい。 いや、間違いないです。本当に辛いと思います。はい。で、じゃその何て言うんですかね、それは施設とかっていう思考にはならなかったんですか？
うーん。 いや、考えたんですけ、その頃ね、ちょうどコロナとかで、なんかその施設とかもあんまり空いてなかったりで。
はあ、なるほど。 はいはい。
そう、家におあの 家しかなかったみたいな感じですね。
なるほど、じゃもう 考えてはいたけど、コロナのせいで利用ができなかったっていうことなんですね。
そうですね。それがね、結構でかかったですよね。
ああ、なるほど。 いや、そうですね。じゃその、おばあさま寝たっきりだったと思うんですけど
うーん。 はい。
えっと、ほんとに寝たっきりで何もできないような状況だったんですか？
いや、あの、寝たきりとは言ったんですけど、あの、例えばあの、手をつないであげたりとか、なんか肩を貸してあげれば、歩くとかはできたんですよ。
はい。 なるほど。 ああ、そうなんですね。
なんで、トイレ行きたい時とかは、あの、呼ばれて。
はいはい。
見てちょっとあの 肩を貸しながら、トイレまで、一緒に行って、みたいな感じですかね。うん。
はい。 はい。ああ、なるほど。えっと、そういった細かいところも、その弟さんだったりは、てお手伝いされなかったんですかね？
そうですね。
なるほど。で、ご本人はその当時なかなか言えなかったんですね。
そうなんですよね。
なるほど、そうですね。やっぱりそこの、自分一人が何かみんなでやるものををみんなでやるべきものを負担してるというのはなかなかストレスにもなりますからね、大変だったと思います。はい。
そうなんですよね。多分、もともと自分しかいないんだったら、ま、もう自分がやるしかないじゃんっていう風に思えてるんで
はいはい。
なんていうかそこまで、あの、精神的なストレスというか、不満みたいなのはたまんなかったと思うんですけど、ね、私の場合、もともと実家にいたわけじゃないし。
はい。 はい。
そう、それをなんか最初は今、た大変だから、手伝ってくれぐらいな感じで呼ばれたんで、まあ、それじゃあね、ま、家族が今大変だし、みたいな気持ちで戻ってみたら、蓋を開けてみたら全然何もやってくれないっていう。
ああ、そうですよね。 はいはい。 はい。 ああ、ほんとになんかそこのモヤモヤというか、ストレスはすごいものだったと思いますね。はい、そうですね。その、その当時は、多分ご相談されてなかったと思うんですけど。その弟さんとかお母様はどんな反応だったんですか？
そうですね。うん。 はい。 いや、あの、もう、母親とかはありがたいみたいな。来てくれてほんとにありがたいみたいな感じい感謝はね、してくれてるんですけど、でも、そう、一緒になってなんかやろうみたいな風には、なかなかなってくれなかったって感じですね。
ああ。 あ、感謝されてた。はいはい。 あ、いいですね。はい。 ああ、なんかやっぱり、まあ、言葉にするだけはもちろんいいんですけど、やっぱり行動で感謝っていうのは示してくれないとなかなか、こっちとしてはスッキリしないですよね。
いや、もうほんとにね、やっぱ、精神的に結構まいっちゃってるっていうのもあったので。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。いや。
なるほど、そうですね。その時に、ま、もし近い将来そういうことがまたあるんだとして、やれることとしたらはい。
いや、そうですよね、まだね、うーん、おばあちゃんですかね。実の、あ、ね、両親がね、次あるわけじゃないですか。
はいはい。 そうですね、はい。
その時どうするんだろうっていうのがね、ちょっとまた不安というか、心配ではありますよね。
あ。 はい。 はい、もう気持ちほんとに分かります。両親の介護問題っていうのはすごいでかい問題ですからね。そうですね。そしたら、その弟さんとかと話し合ってみるっていうのが、まあ、ほんとに第一にやっていただきたいことなんですけど。
ね、うーん。 いや、ちょっとね、その確かに、くつ今度はちゃんとね、話して、ね、なあなあにしないでっていうのは、やってかないといけないなとはね、思いますね。
はい。 いや。 ほんとに間違いないと思います。そこのやっぱり家族間で話し合うっていうところを、まず第一に考えてもらうのが一番いいかなと思いますし。そうですね、もしそれで、できるようになったら、ちゃんと役割分担を分けるっていうことも大事かなと思うので、そういったところもそうですね、お話し合いしてみて欲しいなと思いますね。
はい。 確かにね、役割分担とか設ければ、良かったですよね、
はい。 はい、もうほんとに間違いなく。なんならそのしゅ週ごとっていうか、い日ごと、えっと、とかで分けちゃうっていうのが一番良かったのかもしれないですね。
うーん。 確かにね。 うん。ね、月水金は誰がやるとかね。うーん。
はい、はい。やはりそんな感じで分けるのが、個人的には一番まとまりよくいけた方法なのかなと思いますし、で、もし次があるとしたら、次は施設の利用も多分視野に入れれるんですよね。
確かに。 あ、そうですね。なんで、それはね、ちょっとほんとに思ってました。あの、家族間で介護って、多分おばあちゃんもあんまり気持ち良くなかったと思うんですよね。
はい。 はいはい。 ああ、そうなんですね。
うーん。なんかやっぱ、いそう、プロでもないし、やっぱりどうしても、もう私のイライラとかもちょっと伝わってきちゃったりするんで、いや、プロにやってもらうのが一番ですよって思いました。<chuckles>
ま、プロではないですからね。 はい。 ん、なるほど。 いや、そうですね。じゃあその次回やってみることとしては、え、まず施設に入れない場合だったら、え、ご家族で話し合ってみる。で、もしそこが厳しそうなら施設を検討するっていうところをやってもらうと綺麗に収まるんじゃないかなと思うので、是非やってみてください。
うーん。 はい。いや、今日はあのね、お話を聞いていただき、ちょっと心がスッキリしました。どうもありがとうございました。
あ、よかったです。あ、こちらこそありがとうございました。
はい。